あの、最近ちょっと健康状態で悩んでいることがありまして、ちょっと、こないだの体験をぜひ、まず聞いて頂きたいんですけど。
はい。 はい、ぜひ教えてください。
はい、あの、人間ドックに行ったんですけど、自分でも気が付いてたことではあるんですが、えっと、ここちょっとあ、ま、うん、コロナのせいにはちょっともうできない状況なんですけど、体重がですね、10kgぐらい太ってしまって。
うん。 はい。 はい。うん。 あら、そうなんですね。
ははい、あの、在宅勤務っていうのもあるんですけれども、ま、ほぼほぼ運動をしなければ、ま、結果的にそうなるよねっていうべくしてなったことなんですけれども。
うん。 うん。 うん。そうですよね。かだ在宅勤務って本当に、こう、歩かないというか、家の中で全てを完結してしまいますし、ま、在宅勤務だからこそ、家をこうちょっとね、あの、ま、便利にしていくというか、どんどんね、アップグレードしていって、お家を出なくてもこう、いい生活が送れるようになってきますもんね。
でも そ そう。 そうなん。 そうなんです。 そうなんす。そしてなんか、ちょっと大きめの、あの、テーブルを買って、その、なんでもその上に置いて、手に届く状況で生活ができるっていうことまでいなってしまって。
うん。 はい。 うん。 うん。 ほ、便利ですけどね。うん。
え、そうなんす。すごく便利で、こりゃいい、自分はちょっとよくやったと思ったんですけど、実際こないだの健康診断の数値を見て「やばい」と。
はい。 うんうん。 はい。 はあ。結構やっぱり変わってました？その、む前に健康診断をした時と。
すごく、むちゃそうす、母親が糖尿病だったんですけど
はい。 うん。
糖尿病だけには絶対になりたくないと思って、そこだけや気を付けてたんですけど、やっぱり体重増加とともに、あの、血糖値の上昇と、あと血圧が高くなってしまっていて
ううん。 はい。 うん。 なるほど。
はい「もう生活習慣病、もう足踏み入れてるよ」っていう
うん。 うーん。
先生に言われてしまって
はい、はい、ちょっとショックですよね。
なんかこうそうなんです。
いざね、数字を見てしまうと。
うん。なので、もうちょっと、自分としても「やってしまった」っていう
うん、なるほど。 うん。
まずショックで、運動しなきゃっていうのは分かっていても
うん。 はい。
うんかこう、私過去に14kg痩せたことがあるんですよ、宅トレで。
お、すごいですね。
だから、いつでもできるって思ってしまっていて
はい。
それがかえって裏目に出たっていう数字を、まざまざと見せつけられてしまったんですよね。
うーん。 なるほど、いざね、やっぱりこう数字を見るとね、ちょっと、驚きとあとショックがやっぱりね、こう大きかったかな、なんて思うんですけども、その14kg痩せた時って、どのように痩せられたんですか？
うん。 はい。 あの、もう、ほんとに、家で運動してただけなんですけど、なんかはい、あの、なんかの本かな、ネットかのなんかで、お尻って一番筋肉がないんですけど、そのお尻に筋肉をつけることで、筋肉がつくと新陳代謝が上がるから
へえ。 はい。 うん。 はい。 あ、はい。
そう、痩せ体質になるっていうのをどこかで見て、で「あ、そうなんだ」とおもそうなんす。なんで、お尻をめっちゃ鍛えて、で、あの、スクワットとかしたりとかしてたら、ほんとに痩せ体質になったんですよ。
へえ、お尻がいいんですね。 うん。 はい。 へえ、そうなんですね。やっぱりこう筋肉が大事って言いますもんね。こう基礎代謝がね、こう筋肉を鍛えれば鍛えるほど上がるって言いますもんね。
うん。 そうなんす。で、自然に、あの、食べ物のダイエットは全くしてなくって、自然に痩せていったんですよ。
うーん。 はい。 へえ、すごいですね。ジムとかにも通われず、ご自宅でやられたんですもんね。
そうなんです。
すごいですね。14kgはかなりおっきいですね。どうですか、こう今ちょっと10kg増えてしまって。うーん、ちょっとこう、いやばいなというか、ね、どうにかしないとと思いますけど、どうです？またこう、ご自宅でこう、運動をされるか、ちょっとこう、気分も変えるために、ま、在宅勤務っていうお話もされてたので、こうジムに行ってみるとかっていう気持ちとかってあったりします？
そうなん。 はい。 そうです。うん。そう。 はい。 それがジムに行く気にはどうしてもなれなくて、やっぱり宅トレなので
うん。 うん。
あん、数字を見るまでは、私そんなに、ま、ちょっ確かに体重は増えたけれども、そこまで、あの、数値的に悪くなってると思ってなかったんですよ。何を根拠にか分からないんですけど。
はい。 はい。 うん。 うーん。 うんうん。
だけど、あの数値を見たら「やらねば」っていう
はい。 うーん。
すごいなんかこう、自分の中の危機感
うん、ふんふん。
が、すごい増して、これほんとに、あの、ほんとに結構最近これを受け取ったので。
うん。 はい。
もう。
とうじゃあ、今すぐはじめ何かをしなければという、そんな気持ちなんですね？
そう。そう。 そうなんです。
うん、なるほど、やっぱりね、そういう数値を見るとね、こうね、なんかこう見た目って、毎日見てるからわからないじゃないですか。こうちょっとね、例えば太ってきたなって思っても、すいや、でもそんなにもう毎日見てるので、やっぱそんなにこう、ね、次の日になったらボンって太ってるわけではないので、こうね、見た目でね、こう見るって難しいですもんね。だけどやっぱりこう数値化することでね、やっぱりこう、気づきがあったんじゃないのかなと思いますけど、どうです？ちょっと食事とかも変えてみたりとかする予定ありますか？
そうなんです。うん。 そう。 そうなんです。 そうなんですよ。 うん。 そうですね、今回に限っては、やっぱり食事もちょっと、あの、腸活とか今流行ってるじゃないすか、発酵のとか。はい、なので、ちょっと今回は食事も、ちょっと少しずつ、あの、いい感じに納豆を食べたりとかううん、で、ちょっとバランスよく変えていきたいっていうのがあって
うん。 はい。 あ、はい、そうですよね。はい。 うん。 うん。 ああ、いいですね。 うん。 はい。
はい、ちょっと運動と食事。でも、過度なダイエットをして、結局リバウンドをしてしまうと、まうん、すちょっとやなので、あまりこう量を変えるっていうよりも、食べるもの、種類を変えていこっかなっていう風には思ってるんですよね。
うん。 そうですよね。 大変です。うん。 はい。 ああ、確かに。そうですね、いいかもしれないですよね。それこそ最近はほら、あの、ま、スマホがやっぱりこう便利な時代になりましたけれども、あの、アプリとかでね、こう食べたものを、こう記録しておくと、あの、ね、バランスがこう見える化したりとかして、こう「今日はちょっと炭水化物が多いぞ」とか「あ、今日はちょっと脂質が多いぞ」とか「タンパク質摂れてないぞ」っていうのが、こうね、目で見えたりとかするので、そういったものをね、使用されてもいいかもしれないですよね。
うん。 はい。 ああ、あ。 うんうん。 はい。 そうですね。今なんか私、おっしゃっていただいた、あ、例えば脂質が今日摂れてるよとくあの、摂り過ぎだよとか、例えば塩分だったり、タンパク質だったり、そういう風にちょっと考えたこと、私ちょっとびっくり、ないなかったです。
はい。 はい、はい。 うん。 うん、で、なんかでも、あの、もう食べたいものを食べるとか、あとはちょっとね、冷蔵庫に残ってるものをこうね、炒めて食べるとか、え、す結構こう簡単にね、しがちですけれども、やっぱりちょっと、こう、バランスっていうのを考えると、こう、それこそちょっと、こう、うん、なんか、砂糖が多いんだなとか、あの、炭水化物が多いんだなっていうのがやっぱ目で見えるとね、ちょっとじゃあ、ご飯の量、ちょっとグラム量ってみようかなとか、ちょっとこのお茶碗1杯だけにしてみようかなとかって、うん、いう感じでちょっとね、こう、自然と見直せるかもしれないですよね。
なのでうん。 うん。 そうですね。 うん。 そうですね。なんかそれだと、過度にならないっていうか、無理をしないから、自然になんか自分の中に取り入れて、その習慣っていうのかな、あと、あの、先ほどおっしゃったご飯を1杯のご飯の量とか、そういったものも習慣づけるってか、当たり前になる、だんだんとなんかこう無理にっていうよりも、だんだんと当たり前になっていって、それが普通に身に付くと、ご飯の量に関してとか、食べ物に関しては、結構安定的なものが得られるのかなってちょっと思いましたね。
うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 そうですよね。特にこの、ご自宅でね、やっぱりこう、在宅勤務でご自宅にいることが多いって仰っていましたけれども、ご自宅でこう、自分でね、こう、よそってしまうと、こう、1人前の量がちょっとだんだん多くなってきてしまったりだとかうん、っていうのでね、ちょっとあれ、知らぬ間に結構食べてたぞっていうのが、もしかしたらその、ね、あの、アプリの数値とかに反映されたりするかもしれないので、そういうところから、なんか少しずつ始めてみてもいいかもしれないですよね。うん、うん。
うん。 うん。 うん、確かにそうでね。はい。 あ、そうなんですよね。 うん。 確かにですね、あの、もう、先ほど仰ってたアプリの数値、あの、今回健康診断で、数値を見て、自分の危機感に初めて直面したって感じなので、確かにアプリの数値を見れば、自分の中でこう、曖昧になってたり、ちょっと怠けてた部分っていうか、そういうところの管理っていうのかな、そういうのがしっかり出来る気がします、確かに。うんうんうん。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 そうですね、やっぱりこう、目で見るって大事ですよね。こう、分かっていくというかね、だ、ちょっと雰囲気でやってしまうと、知らぬ間にこう、油をたくさん入れていたりだとか、知らぬ間に、ね、あの、かなり脂質を取っていたりっていうのもあるので、まずはこう、通常食べている、今食べている食事っていうのを一度記録してみて、こう、どんな状態なのかっていうのを見てみるのもいいかもしれないですね。そこからこう、ちょっとだんだんだんだん、あ、じゃあ、これが多いからちょっと減らしていこうとかっていうのでうん、少しずつ減らしていくと、ただね、こう急に減らしてしまうと、ちょっとこう、疲れが出たりとかするかもしれませんので、少しずつ少しずつ減らして、そして運動も、あの、していくと、ちょっとね、こう、もしかしたら、はい、次の健康診断の数値は元に、通常値に戻るかもしれないですね。
うん。 そうなんですよ。 そうなんです。 確に。 うん。 そうでね。 そうでよね。なんかちょっと前、14kg痩せた頃からは、確かに年齢も上がってしまっていて、あの、新陳代謝が確実に落ちていると思うんですよね。だから、あれと同じことええ。
うん。 はい。 うん。 うん。ねね、年年齢によってね、だんだんやっぱり、こう、落ちてくるって言いますもんね。
そうなんすよ。だからあれと同じことをやっても、きっと同じ成果は得られないかなと思っているので、あの頃はケーキも普通に食べてたりとか、ほんとに何も変えなかったんですよね。なので、今回は、もうここまで来てしまった以上、ちゃんと食べるもの、運動っていうのをリンク付けて、自分の中に落とし込たいなっていうのは、そうですよね、ありますよね。うんうんうん。うん。
うん。 うん。 はい。 うーん、なるほど、はい。 うん。 うん。 うん。 そうですね。食べ物もね、こう、やっぱりこうね、ダイエットは食事が8割、運動2割とかって言いますけれども、もちろんね、運動でこう新陳代謝を上げて、なんかね、こう基礎代謝を上げてっていうのも、もちろん大事ですけれどもね、あの、しね、やっぱり体の中に毎日入れるものをね、ちょっとこう気にしてみたりとかすると、ちょっとね、また一気に体が変わるかもしれないですね。あとは睡眠とかもね、ちょっとね、あの、多めにとるとか、はい、っていうのね
そうですね。 たしうん。 そうですね、確かに。あまり家でぐっと座ってばっかりいないで、少し運動と、あといい睡眠、いい食事っていうのを心がけたいなと思います。
そうですね。 うん。 はい。 そうですね。次の健康せ1年後ですか？毎年あるんですかね？
はい。 私あります。
あ、ほんとですか。じゃあ、来年の健康診断には普通の数値に戻ってるといいですね。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
うん。 ああ、ほんとですか。ああ、それは聞けて嬉しいです。こちらも、はい、嬉しかったです。ありがとうございました。